Ừm! Ôi trời ơi, mình thấy là cái ý tưởng này của bạn thực sự là nó rất là hay luôn ấy. Ờ, mình đâu phải nhất thiết là mình nào mình cũng phải đăng mấy cái video dài như vậy đâu, đúng không? Tầm 1-3 phút mà và mình truyền đạt được cái nội dung đó nó hấp dẫn, nó hay là cũng đã ô kê rồi. Mình vẫn có thể duy trì được cái thói quen này, nhất là đang trong cái giai đoạn mà mình lại đang, à, khá là bận rộn như thế này nữa. Ờ, thì mình thấy rằng sự thay đổi này là nó thực sự là rất là hữu ích và và cũng, a, khá là hợp lý đối với là mình đấy. Ờ, trời ơi, có lẽ là mình mình sẽ thử, à, áp dụng cái cách này ngay đấy bạn ạ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn. Đúng rồi đó, mình cứ thử đi coi sao nè. Với lại c là cái việc mà bạn, à, ừm, quay và dựng những cái video podcast như vậy đó, mình có sử dụng những cái ứng dụng hoặc là những cái phần mềm nào để hỗ trợ cho cái việc mà mình, ờ, xuất cái video, hình ảnh cho nó nhanh và hợp lý hông?
Ừm.